Okey, maganda 'yan kasi 'di ba, positive 'yong ano mo, 'yong pananaw mo na, ah, makukuha o magagawa mo 'yong mga ninanais mong gawin. So, pa maaari ko bang malaman kung anong oras 'yong ano mo, 'yong full-time job mo at anong oras ka nagtatrabaho din sa part-time job mo?
On a regular basis, 'yong full-time job ko is around 5:00 AM until, ah, 2:00 PM; on a regular basis 'yon. Pero kasi minsan nagbabago siya. Tapos yung sa part-time job ko naman, um, since ano 'yan, eh, sabi ko nga kanina, flexible siya, anytime pwede ko siyang gawin. Usually ginagawa ko na siya agad after no'ng full-time job ko para rin makaha makarami-rami ako, 'di ba. So mga around natatapos ako around 6:00 or 7:00 na ng gabi. Minsan hindi pa talaga tapos 'yon so may mga moments na pagkatapos mag-dinner, pagkatapos magpahinga ng saglit, eh, gumagawa pa rin ako do'n sa side hustle ko kasi saya sabi ko nga kanina, nanghihinayang ako do'n sa kikitain kasi okey din naman kasi 'yong bigayan do'n.
Hmm, okey, oo nga, 'no. Parang, ah, talagang wala ka nang time sa sarili mo 'pagka ganitong talagang, ah, 5:00 AM to 2:00 PM tapos 2:00 PM to 6:00 to 7:00 or minsan pa so so, ah, 8:00 to 9:00? Tapos kumbaga ang ibang oras nito, eh, sa tulog na lang, 'di ba? So, minsan pa nga ku kulang pa kasi sabi mo nag-e-extend ka depende sa ano, depende sa pero since flexible naman 'yong ano mo, 'yong, ah, 'yong side hustle mo, 'di ba, baka may chance naman na do'n mo isingit yung ano mo, yung pagjo-jogging mo, 'di ba? 'Yong, um, ah, mga other relaxation or entertainment sa na ginagawa mo dati. Ah, kasi again ito 'yong fuel mo para, ah, gawin 'yong 'yong trabaho mo sa araw-araw. At the same time, nakakatulong siya lalo na 'yong pag-e-exercise mo, yung pagjo-jogging mo, naku, naa napakalaking, ah, benepisyo nito, sabi mo nga mentally, 'di ba. Parang nakaga nakakagaan, parang nakaka <sniffs> parang mas malinaw 'yong ano mo, malinaw 'yong, ah, ah, pang araw-araw na isipin. Hindi ka wala kang masyadong iniisip na problema tapos o automatic din 'yon sa sa physical mo. So, malaking ma napakalaking ano nito benepisyo para sa'yo. So siguro do'n na lang siguro maghanap ka ng way do'n sa sa side hustle mo na i-insert mo itong mga, ah, ganitong relaxation para makatulong din. Alam ko naman na makakaya mo 'yan kasi nagaw nagawa mo naman siya dati.